J'ai envie de te parler d'un, mmh, d'un truc qui me qui m'arrive en ce moment, en fait. Hem, j'ai j'ai l'impression que j'ai besoin de canaliser un peu, heu, mon mon énergie pour rester, heu, motivé toute la journée, et hem, et je sais pas, je ressens un peu, comme, une espèce de de de de petite fatigue-là. Heu heu, voire même, heu, quelque chose d'un peu plus d'un peu plus profond qui, concrètement, heu, m'empêche de, heu, de maintenir, heu, les les bonnes intentions de début de journée, heu, tout au long, heu, tout au long de la journée, justement.
Oui. D'accord. Mmh oui. Oui je je vois et je comprends, hein. Ça ça peut être, heu, compliqué de de pas pouvoir, heu, maintenir, heu, le même, heu, niveau, heu, d'énergie tout, heu, au long, heu, de la journée, et du coup, je voulais savoir, heu, qu'est-ce que quel sentiment tu éprouves face à ça?
Et ben, j'ai j'ai pas c'est comme une, hem, comme une baisse d'énergie, en fait. Un petit, je sais pas, un petit un petit creux comme ça, heu, heu, qui, mmh pendant lequel, en fait, je vais je vais me poser des questions que qui qui ont pas forcément lieu d'être et puis, bah mais du coup, qui déclenchent une espèce de, hem, de de non-envie. Je sais pas comment dire, heu, une baisse de motivation, en fin de compte.
D'accord. Mmh. D'accord. Oui, je vois je vois parfaitement ce que tu veux dire et je suis, heu, désolée pour ça. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu, m'expliquer, heu, comment se passent tes journées et quelles tâches tu fais, heu, généralement chaque jour?
Ben en, heu, concrètement, hem, concrètement je commence vraiment avec, heu, des supers intentions. Je suis toujours, heu, assez motivé le matin. Je, heu, de de bonne humeur, très jovial, heu, très avenant. Heu, et heu, je me dis: «Ben là, heu, allez, c'est parti, hein, on va être, heu, <chuckles> on va être productif, heu, on va se concentrer, on est motivé, heu, tout va bien».
D'accord. Oui. D'accord.
Et puis, heu, donc ça, c'est la majeure partie du temps, hein. Heu, et puis assez vite, en fait, heu, pendant le pendant la matinée je sens, heu, ben je sens qu'il y a un petit baisse d'énergie comme ça, heu, souvent en fin de matinée, tu vois. Après, heu, après une petite pause, heu, une petite pause, heu, déjeuner. Heu, petit casse-croûte, là, en milieu de matinée, heu, juste après, là, je j ouais, je sais pas, je me sens un peu lourd, j'ai du mal à me concentrer de nouveau. Heu, si, mmh, parfois, je liste des des des tâches, heu, à faire, heu, alors soit pour la journée, soit pour un un, mmh, dans un laps de un créneau horaire, on va dire. Heu, bah, je reporte à la prochaine tranche horaire ou je reporte, heu, au lendemain.
D'accord. D'accord. Oui. Mmh.
Heu, enfin voilà, tu vois, je vais je vais perdre, en fait, ce cet élan-là que j'ai, heu, dès en me levant ou dès en arrivant, heu, au travail, finalement.
Oui. D'accord. Oui, je vois je vois exactement ce que tu veux dire et c'est vrai que c'est c'est pas évident et je comprends également, heu, cette baisse, heu, de motivation que tu peux avoir et d'énergie. Hem, est-ce que tu peux me dire, heu, hem, si tu travailles, heu, si tu travailles à la maison, en télétravail? Et hem, vers, heu, quelle heure également, heu, tu commences à prendre à déjeuner le matin? Enfin le de, heu, le le midi, pardon?
Ouais alors, heu, il y a il y a des fois justement, heu, ce que je voulais te dire où je je finalement je vais sauter le petit déj, où j où je grignote un petit truc v t très rapidement, en fait, hem, et puis, heu, parce que justement j'ai envie de j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de commencer
Mmh d'accord. Oui. Moui.
et puis bah finalement, je me retrouve avec un un un un coup de avec ce coup de fatigue là, heu heu, en milieu de matinée et puis, heu heu, et puis voilà et puis bah, j'ai p j'ai plus la tête à à ce que je fais très rapidement, finalement.
D'accord. Oui.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 et je comprends, c'est vrai que, comme tu te réveilles avec énergie et ben, heu, tu souhaites également garder cette énergie pour pouvoir commencer sans peut-être, heu, hem, prendre, heu heu, de quoi manger le matin. Alors c'est vrai que peut-être, ce que tu pourrais essayer de faire, c'est, hem hem, mettre, heu, dans dans ton planning, essayer de, de peut-être, heu, manger, heu, quelque chose le matin, heu, qui te permettra peut-être, heu, d'être, heu, en forme, heu heu, jusque, heu, enfin toute la matinée. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est envisageable?
Oui, oui je pense, puisqu'effectivement ça ça ça m'arrive de de déjeuner correctement, heu, quand même et heu, je je note bien qu'il y a une une grande différence et et c'est assez frustrant parce qu'en fait, hem, mon, hem, dans mon fort intérieur j'ai j'ai envie de de f de faire ça. Heu, ce que ce que tu me dis là, heu, me me parle, heu, énormément, parce qu'en en plus j'adore ça, heu, pren prendre un vrai temps pour, heu, cette phase-là de petit déjeuner. Ce que j'adore même faire c'est
Moui. Ouais. Oui. D'accord. Oui.
heu, commencer à me mettre au travail, heu, directement, en fait et heu, et au bout d'une une heure lorsque j'ai bien établi la liste des choses que j'avais à faire, heu, que j'ai bien cerné, heu heu, l'objectif de la journée, on va dire
D'accord. Oui. Oui.
et bien là je peux me mettre à à prendre un un petit déjeuner, heu, plutôt sympa et heu, et c'est un moment que que j'apprécie, heu, que j'apprécie vraiment en plus, hein.
Oui, bah c c'est aussi une excellente idée, hein, c'est c'est très bien aussi de faire comme ça, peut-être garder cette énergie du matin comme tu le fais très bien, faire, heu, la liste de ce que tu vas faire dans la journée et ensuite, heu, 1 heure après peut-être, heu, prendre un, heu, un bon petit déjeuner qui va te permettre de garder, heu heu, voilà ton énergie et certaines vitamines peut-être dans ton petit déjeuner. Ce que tu pourrais faire, c'est avoir, heu, voilà mettre des protéines, heu, peut-être du skyr, du fromage blanc, c'est des choses, heu, qui des aliments qui peuvent également t'aider à garder cette, heu, énergie et comme ça, peut-être, heu, au moment du déjeuner, tu n'auras pas forcément, heu, trop faim. Tu vas peut-être diminuer les portions et ça va t'évite heu, peut-être éviter d'avoir cette baisse d'énergie aussi, heu, après le déjeuner. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais faire?
C'est quelque chose que je pourrais faire et en plus que, hem, que je suis certain de d'adorer faire. Heu, comme je te disais, c'est vraiment frustrant pour moi de de de de de savoir ça, de le mettre en application de temps en temps et puis d'autres fois je sais pas pourquoi, heu, je m'y tiens pas, heu, ou j'ai envie de changer peut-être, heu, ma routine et finalement, heu, bah tu vois ce qui m'amène à t'en parler aujourd'hui, c'est que ça fonctionne pas.
Moui. Oui. Moui. Oui, d'accord, non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 C'est vrai que quelquefois, il peut y avoir des oublis ou parce que parce que tu es entraîné également par, heu, les activités du moment. Alors peut-être ce qui pourrait t'aider, c'est, heu, les planifier, heu, dans ton téléphone, avoir, heu, voilà, heu heu, des notes et un réveil ou heu, une alarme qui, heu, te dit voilà c'est le moment peut-être de faire une pause et de manger et peut-être dans cette, heu heu, alarme, tu pourrais mettre également le contenant, prévoir un un peu en amont peut-être ce que tu vas manger et s heu, te dire te mettre dans dans cette note. Voilà, heu, aujourd'hui, ça va être, par exemple, des œufs ou du blanc de poulet, heu heu, que tu vas manger, voilà, après 1 heure, après que tu aies commencé, heu, de travailler. Est-ce que tu penses que ce système d'alerte peut t'aider à prendre, à t'imposer un petit peu, bah, ces pauses?
Je crois que ça m'aiderait vraiment, oui
Moui.
c'est-à-dire, heu, trouver, heu, ce trouver un rythme un peu plus un peu plus équilibré, en effet
Exactement, oui. Oui, s
et hem
Oui, oui c'est vrai que c'est quelque chose, heu, oui, qui pourrait t'aider. Tu peux, heu, utiliser le système, heu, donc heu, du téléphone, donc heu heu, des des alarmes, des alertes ou heu, sinon, heu, des post-it également, ça peut peut-être, heu, fonctionner, donc à côté de ton écran te mettre, heu, une, heu, voilà, heu, un horaire et te dire voilà, heu heu: «D à 11:00, heu, en cas», et heu, peut-être mettre un minuteur si tu souhaites pas, heu, peut-être utiliser le téléphone.
Mais ça, ça me paraît plutôt pas mal puisque je suis quand même, heu, du genre à bien organiser les choses, heu heu, comme je te disais tout à l'heure à à à lister notamment les tâches que je vais avoir à faire dans la journée, heu, pour, heu, justement me me donner des objectifs donc heu heu, je crois que ce que tu me dis là correspond tout à fait à, heu, une manière que j'ai de fonctionner qui finalement est assez naturelle pour moi
D'accord. Oui.
et que je pourrais assez facilement mettre en place pour cette thématique là, je vois pas je vois pas où est le problème finalement et heu, ch c'est c'est étonnant que je j'y ai pas pensé avant donc heu heu, tu vois à à à en parler comme ça avec toi, heu, là aujourd'hui
Oui. Oui.
<coughs> heu, ben, ça me rien qu'avec des petits conseils comme ça, heu, assez simples finalement, heu, ça me bah s p s je sais pas ça m ça m'ouvre l'esprit, j'ai l'impression qu'effectivement ça va aller ça va aller beaucoup mieux, heu heu, pour, heu, pour respecter un peu, heu heu, mon à la fois mon mon mon temps de travail, ma manière de travailler, heu heu, et puis ma manière de aussi de de prendre soin de moi et de me régénérer pour justement, heu heu, garder l'esprit, heu, concentré et heu, hem, et heu, en en gardant le focus sur ce que je suis en train de faire, quoi.
Oui. Oui. Oui effectivement et puis comme tu dis, hein, tu es déjà, heu, voilà sur la sur la bonne voie parce que, heu heu, comme tu disais tu notes déjà un petit peu toutes les tâches que tu dois effectuer dans le cadre du travail et c'est vrai que c'est une chose également que tu peux incorporer également, heu, les les tâches également te concernant par rapport au repas oui, ça ça serait une bonne idée et voilà tu es, heu, effectivement déjà sur la bonne voie, c'est quelque chose que tu sais faire et heu, je je pense que ça va ça va fonctionner pour toi.
Jusqu'à présent, je crois que j'avais un peu de mal, en fait, à assembler tout ça, tu vois, comme si c'était un peu, heu, un puzzle, heu, <chuckles> heu, avec les pièces un peu un peu dans tous les sens. Où, heu, effectivement, j'ai les ingrédients mais heu, j'ai pas réussi à trouver le la bonne manière de de de les assembler, heu, les uns avec les autres, en fait, et heu, et heu, et je crois que, ben, ouais, cette énergie là, heu, enfin, ce manque d'énergie en particulier dépend dépendait beaucoup de ça et heu, je dis «dépendait», parce que, tu vois, je pense que là, on vient de trouver, heu, hem, une solution en en discutant tous les 2, et heu, bah, je te je te remercie beaucoup pour ces pour ces bons conseils, parce que je vais je vais vraiment, heu, essayer de les mettre en application, heu, le le plus vite possible.
D'accord. Oui. D'accord. Oui. Oui, bah, je t'en prie et vraiment peut-être, heu, parce que tu parlais d'assemblage, peut-être également, ce qui pourrait t'aider, c'est un jeu de couleur entre, heu, tes tâches du travail et heu, ton bien-être à toi, peut-être, heu, changer de couleur à ce moment-là, comme ça aussi, visuellement parlant, c'est quelque chose de beaucoup plus impactant et tu sauras aussi faire la la différence. En tout cas, j'espère vraiment que, voilà, que ces conseils t'aideront et que tu arriveras à garder, heu, ce rythme et heu, cette énergie.
Et bien, merci beaucoup.